Mhm, ja gut.
Wenn man da mal Spiele sehen kann. Und du? Bist du irgendwie so 'n
Ja, ja, i ich bin absoluter Fan, allerdings nicht vom FC Bayern. Ähm, äh, d schon alleine, weil ich komme ja nicht aus Bayern, äh, sondern ausm Erzgebirge. Das heißt also, ich ich sympathisiere mit dem FC Erzgebirge Aue. Das ist, äh, einfach aus dem Grund, dass mein Vater sehr großer Aue-Fan ist und auch tatsächlich der Gründer des, äh, größten Fanklubs von Aue. Äh, damals war noch zu DDR Zeiten, als die noch, äh, ihre in der 1. Liga gespielt haben, aber halt eben in der Ostliga und, ähm ne, also, ich bin sehr, sehr großer Fan vom FC Sankt Pauli und, ähm, entsprechend habe ich natürlich, äh, auch schon sehr v viele, s sehr schöne Erlebnisse, äh, mit dem Verein gehabt. Also, ich bin jetzt niemand, der großartig zu spielen geht. Das war vor allem als Kind und Jugendlicher so. Da hat mein Vater mich manchmal mitgenommen. Ich weiß noch, wir waren zweimal da, da hat Pauli gegen Cottbus gespielt und beide Male ist es 2:2 ausgegangen. Das fand ich dann ganz interessant und wir waren halt einmal auch bei Pauli gegen Aue und halt dann war ich noch bei 'n paar Freundschaftsspielen und solche Sachen. Ähm, aber wenn man hier in Hamburg ist, ne, dann, äh, hat man ja eigentlich nur die Wahl zwischen Pauli und HSV. Und weil die HSV-Fans eher rechts sind, äh, habe ich's dann doch eher mit dem FC Sankt Pauli gehalten und mein Vater genauso, weil wir halt sehr links sind.
Mhm. Okay. Okay. <chuckles> Mhm. Oh, okay, ja. Ja. Okay, okay, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja, ja. HSV, ja, genau. Okay. Ja, okay, okay.
Und, ähm genau, also und es schöne Erlebnisse waren dann zum Beispiel, als 2011 Gerald Asamoa, äh, im Trikot des FC Sankt Pauli in der 1. Bundesliga einen Kopfball gegen den HSV ins Tor genetzt hat und der FC Sankt Pauli zum 1. Mal seit den 70ern in einem Pflichtspiel gegen den HSV gewonnen hat. Wir sind zwar am Ende der Saison trotzdem abgestiegen, aber das zählt ja trotzdem. <snorts>
Ja. Ja, aber <laughs> Okay. <laughs> Ja, ja. <laughs> Mhm. Mhm. Ja, ja, ja, ja. Ich meine schon alleine, dass du dich jetzt noch genau daran erinnerst, da äh, zeigt ja, es war 'n tolles Erlebnis, ne? Ja, also mhm, wie ha w äh, du hast gesagt, äh, äh, in Hamburg du bist jetzt in Hamburg. Ähm, als jetzt der HSV aufgestiegen ist, da war doch auch sicher Riesenparty, oder?
Mhm. Mhm.

Äh, mehrere tatsächlich. Ich habe äh, also auch im Verein habe ich, äh, zuallererst mal Schach gespielt, weil, äh, mein Vater Schachtrainer ist und der ist auch der Trainer von dem Verein und hat halt auch seine eigene Schachschule mittlerweile. Und, äh, da war's natürlich obligatorisch, dass meine Schwester und ich auch im Verein sind. Äh, ich war aber nie 'n guter Schachspieler. Hm, tatsächlich aber auch da habe ich habe ich Leistungen erbracht, auf die ich heute sehr stolz bin, weil ich wurde mal
Ah, ja. Mhm, mhm. Mhm. Ja. Mhm. Also, du hast auch bei Turnieren mitgespielt, ja?
Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich habe auch bei Punktspielen mitgespielt. Ich war aber halt meistens an Brett 4 gesetzt, also am schwächsten Brett. Und, ähm, so, dass das Maximum, was ich da meistens rausholen konnte, war dann mal 'n Remis, also 'n Unentschieden. Ähm, ich habe vielleicht zweimal oder so gewonnen. Ich war aber mal 3. in der Vereinsinternen Meisterschaft und wenn wir bei Turnieren mitgespielt haben, war mein Anspruch halt immer: „Nicht Letzter werden“. Und das habe ich bislang auch geschafft. Ich bin nie irgendwie äh, irgendwo Letzter gewesen.
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Oh, schön. Mhm. Ja, dab dabei sein ist alles. <chuckles> Ja, okay. <chuckles>
Ne, eben nicht nicht nicht zwingend zwingend „dabei sein ist alles“, sondern „dabei sein ist alles 1.“ und 2., äh, und nicht Letzter werden. <snorts> Nicht der Schlechteste sein. Immer sagen können, ich war wenigstens besser als noch mindestens eine andere Person. Und, ähm, genau, das das habe ich dann auch bei allen Turnieren, wo wir waren, erreicht. Ähm
Okay, okay. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja. Mhm, ja. Mhm.
äh, sowohl bei den Meisterschaften als auch bei bei Open äh, äh, Open-Turnieren. Dann habe ich natürlich noch Fußball gespielt, äh, ich habe dann als Teenager dann auch Handball gespielt und unter anderem auch mit den Profis vom HSV Handball mittrainiert. Ähm, es ich habe aber n
Mhm. Okay. Oh gut. Wie oft in der Woche hast du dann trainiert? Jeden Tag, oder?
Äh, ne, zweimal die Woche. Das war ja noch U18. Ähm, ich war dann Schiedsrichter, das war dann jedes Wochenende dann noch und, äh, war aber dann so, dass ich das aufgeben musste, weil ich dann umgezogen bin und mir einfach hier, wo ich hingezogen bin Also, ich bin jetzt auch nicht ne, ich bin nicht f komplett weit weggezogen, aber weit genug. Äh, weil ich habe halt vorher habe ich, äh, äh, quasi am Nordrand von Hamburg, äh, gewohnt, beziehungsweise eben schon in in Norderstedt, also der kleines Kaff direkt über Hamburg. Und, äh, jetzt wohne ich direkt im Zentrum von Hamburg und das wäre einfach immer 1 Stunde Fahrt gewesen und das äh, da hatte ich dann keine Lust zu. Und, ähm, genau und das waren so die 3 Sachen, die ich auf jeden Fall auch vereinsmäßig am meisten gemacht habe. Ich habe viele Dinge auch ausprobiert. Ähm
Ah, okay. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Okay, ja. Ja, okay. Ja, ja, ja, verstehe.